Est-ce que tu peux m'expliquer quand tu as pris un risque qui finalement a fini par payer?
Ouais, et bah, écoute, heu, bah, je vais te parler de quelque chose qui a été, heu, ma foi, heu, assez récent. Hem, ça date d'il y a moins de 2 ans dans ma petite vie parce que bon, je suis pas très vieille, tu vois? Mais heu, quand même c'est c'est voilà. C'était un un un voilà, un gros changement, on va dire, de vie. Hem, en fait, donc, moi bon évidemment je je je je suis française et je suis d'origine du Sud-Ouest, heu, de de la France, donc j'ai, heu, j'ai toujours fait, enfin, j'ai fait le début de mes études dans le Sud-Ouest, puis ensuite, heu, je suis toujours partie un petit peu à droite à gauche pour, heu, pour la suite de mes études. Je suis partie à Lyon, je suis partie en Corse, je suis partie, heu, heu, à Mont-de-Marsan enfin, voilà, tu vois? J'ai j'ai un petit peu parcouru, hem, parcouru la France et heu, et ensuite donc à la fin de mes études, je suis partie, heu, à Paris, pour pour mon taf, pour mon 1er taf.
N ouais. OK ouais. C'était <laughs> Quand même, tout est important. <chuckles> Mmh mh. Mmh mh. Ouais. N ouais. OK. OK, donc gros changement, là, tu tu montes à la capitale, grande ville, beaucoup plus de monde. <laughs>
Et heu Ouais. Exactement et puis, en vrai, heu, tu vois, heu, Paris, c'est ça passe ou ça casse, hein, parce que, bah, dans ton entourage, tu connais forcément quelqu'un qui t'as dit: «Oh non mais Paris, c'est horrible, tu vas détester machin, machin» et puis tu as quelqu'un qui va dire: «Ah non mais moi j'adore Paris», <chuckles> donc, bon, un petit peu d'à priori. Mouais, exactement.
Ouais. <laughs> C'est vrai. Ouais, c'est un peu à double tranchant. <chuckles> Exact. Comment ça s'est passé?
Alors, du coup, donc heu, je je je suis partie à Paris. Heu, j'ai commencé, heu, enfin j'ai trouvé un petit appartement. Pff tu vois le typique, heu, 15 m2 que tu vas payer 750 € par mois, le Paris, quoi! Enfin, bon, bref, et hem, et donc j'ai commencé, heu, à bosser là-bas et ensuite, heu, donc j'ai mon, heu, mon mon conjoint de l'époque qui m'avait rejoint, donc ensuite on a trouvé un meilleur appartement, heu, tous les 2 et puis, au final, la routine a commencé à s'installer, mais on était bien, tu vois? On était dans un arrondissement qui était cool, on avait un appartement qui était super, on avait notre petit chat, enfin, tu vois? Une vie rangée bien tranquille.
<chuckles> Ouais. <laughs> Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ça se passait bien, quoi, le petit cliché, ah ouais, c'est ça exactement le la petite vie tranquille, détente, voilà.
Ouais. Et Exactement, puis malheureusement entre guillemets, le petit rythme métro, boulot, dodo. Tu vois?
Mmh mh. Ouais. C'est pas toujours top, quoi. <laughs> <clears throat>
Et <chuckles> voilà, c'est ça, et du coup, c'est ça qui va être à l'origine, on va dire, de de de ce gros changement c'est que, heu, bah, en tout, heu, je pense que je suis restée 3 ans sur Paris, un petit peu moins, 2 ans et 1/2. Ouais, quand même, exactement et <chuckles> c'est beaucoup. Et hem, et donc voilà, donc je je je suis restée 2 ans et 1/2 à vivre dans ce rythme là de métro, boulot, dodo, et en fait, tu rentres dans une sorte de cercle vicieux où, heu, bon, ben, la vie à Paris coûte extrêmement cher donc tu es obligée de garder un travail, heu, qui paye, enfin qui paye, ou en tout cas qui te permet de de survivre aux aux besoins justement de la vie, hem, quotidienne à Paris.
Ouais. OK. Quand même. OK. Quand même. <laughs> C'est vrai, ouais. Ouais. Tu as pas choix. <laughs> Mmh mh.
Et heu, et en plus moi, personnellement, heu, m mon taf était quand même à plus d'1 heure en transport en commun depuis mon appartement donc ça me faisait 2 heures ouais, ça me faisait 2 heures de trajet aller-retour par, heu, bah, par jour en f
Oh ouais! OK ouais, sans compter, les fois, où il y avait peut-être pas de métro, pas de RER, peu importe ce que tu prenais, hein? <laughs>
Et heu E bop, tu as tout compris. Mmh. Paris, voilà.
Paris. <chuckles>
Et heu, et donc heu, et donc en fait, je je tu vois, j'ai commencé à rentrer dans ce cercle vicieux de, bon, bah, là, voilà, je fais quand même 2 heures, 2 heures de trajet par jour. Je vais travailler dans un taf qui honnêtement, on va se le dire, n'avait pas tellement de sens pour moi, donc, tu vois, c'était pas je me levais pas tous les matins en me disant: «Ouais trop cool je vais travailler», tu vois? C'était pas ça. <chuckles> Et puis ensuite, j'ai ren
Mmh mh. OK, ouais. Ouais, ouais, c'était pas le job de rêve.
Non c'était pas le d alors, ç ç ça aurait pu pour quelqu'un, peut-être, mais en tout cas, tu vois, à ce moment-là de ma vie, heu, heu, c'était plus en adéquation avec mes valeurs. Bref.
En fait. <laughs> Oui, bien sûr, ouais. Ouais, OK, je comprends.
Et hem, et donc du coup, heu, voilà, je suis rentrée dans ce cercle vicieux de me dire: «Voilà, 2 heures de transport par jour, je vais dans un taf que j'aime pas, je rentre le soir, j'ai le temps de rien faire parce que du coup, je rentre tard, donc je me couche, heu, je je je fais à manger, puis tu vois, je vais au lit, puis rebelote, et cetera».
Mmh. Ouais, ça commence à sentir un petit peu la routine beaucoup trop installée. <laughs>
Et heu Voilà, tu as tout compris, et en fait, hem, depuis mon plus jeune âge, j'avais toujours eu un rêve
Mmh. Ouais.
et mon rêve, c'était d'aller en Australie.
OK. Pourquoi l'Australie? Qu'est-ce qui t'avait attirée, heu, dès ton plus jeune âge sur, heu avec ce pays? Tu avais pas peur des bêtes? <laughs>
Ouais. M Et bah, et ben en f <chuckles> Ah non, ah non, c'était pas les araignées, ça, c'est clair. <chuckles> Heu, mmh, mais heu, alors, heu, quand, heu, quand j'étais à à la maternelle, donc heu, ça remonte, heu, il y a très, très, très longtemps. Ouais, et ben, figure toi qu'il y avait un couple, hem, Australien qui était venu se se bah, heu, habiter dans dans mon village à l'époque et heu, ce couple là avait 2 enfants, 2 filles et donc, l'1 de leurs filles allait à l'école avec moi en maternelle, et en fait, avec cette fille là, on s'est pris d'une amitié, mais genre, enfin c'était incroyable. On je sais pas. Dès les 2 premiers jours où on s'est vues, on s'est dit: «OK, nous 2, on va être très, très amies», et puis c'était, enfin c'est c'était vrai, tu vois? On on on est on a vraiment été super amies dès le début, et puis, du coup, bah, nos parents respectifs, heu, se voyaient souvent aussi. On on allait souvent faire des dîners ensemble. Voilà.
<laughs> Eh, là, là, oui. OK. OK. <laughs> Mouais. Oui, j'imagine, ouais.
Et heu, et donc c'était des Australiens, hein, qui étaient venus, heu, s'installer ici parce que le père travaillait dans <chuckles> l'import-export de vins à Bordeaux, hein. <chuckles> Donc voilà, ouais.
Mmh mh. Ouais. Ah oui! <laughs> OK de
Et heu, <chuckles> Sud-Ouest de la France, hein, et heu, <laughs> et donc heu, et donc voilà, je me suis pris d'amitié pour cette fille et je me suis dit: «Écoute, bon, ben, heu, je sais qu'un jour tu vas retourner en Australie et cetera mais heu, mais vraiment ça me tiendrait vraiment à cœur de découvrir ton pays» parce qu'elle m'en parlait souvent et elle m'a fait, en fait, un petit peu découvrir au travers de ses mots l'Australie et je sais pas du coup, c'est c'est c'est toujours resté dans un coin de ma tête et je me suis dit: «Mais il faut absolument que j'y aille. Il faut absolument que que je mette vraiment des images sur tout ce qu'elle m'a toujours raconté».
Exact. <chuckles> Mmh mh, mmh, OK. OK. Ouais, ça t'a vraiment marquée, en fait. Tu t'es dit: «Non, mais je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible, <chuckles> il faut que je tente quelque chose, quoi»
Ça m'a mmh. Exactement. Non, mais c'est ça, et puis ouais, ouais, non franchement, c'était ancré au plus profond de moi, mais et et en plus en maternelle, tu es jeune quand même, et donc tu vois, c'étais c'est vraiment quelque chose qui qui date d'il y a très, très, très longtemps et que je n'ai jamais oublié.
Oui, bah, oui. Mmh, OK.
Et donc, après, heu, le passage, heu, à Paris qui n'est peut être pas très bah, positif, on va dire. En fait à un moment donné, heu, je pense, je j'étais pas en burn-out parce que le burn-out c'est vraiment, je pense, le level un petit peu au-dessus, mais j'étais dans un mood vraiment de ras-le-bol, tu vois de tout t de tout ça, de toute cette vie, et en fait, je me suis dit: «Là, là, à un moment donné, ma cocotte, <chuckles> il faut que tu penses à toi. Là, il faut que tu fasses quelque chose parce que parce que tu es pas heureuse».
Mmh mh. Ouais. Moui, je comprends. OK. Ouais. Ouais là tu t'es là, en fait, tu t'es vraiment rendu compte qu'il fallait faire un un changement, enfin stop, quoi. C'est pas possible, quoi.
Et en fait Oui, mmh. Exactement, et du coup, c'est là d'où vient le risque, donc ce que tu m'as demandé au tout début, c'est qu'en fait, bah, c'est un risque de du jour au lendemain, tu me fais un trait sur toute ta vie que tu as construit, depuis le début, tu vois? Parce que partir en Australie
Ouais. Ouais. C'est ouais. <laughs>
c'est c'est c'est l'autre bout du monde tu vois c'est 24 heures d'avion, c'est enfin, <chuckles> c'est quand même c'est quand même pas la porte à côté.
Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Tu te tu peux pas te dire: «Ah, bah, demain matin, je veux rentrer aller voir ma famille, mes parents, peu importe». Enfin non, c'est voilà, tu y réfléchis à 2 fois, quoi. <laughs>
Et heu Voilà. C'est ça et puis, en plus, tu et puis, en plus donc m moi, dans mon cas, je je bah, je je savais que j'allais partir toute seule et donc heu, bah, en fait, là, tu pars vraiment toute seule! Tu tu tu es livrée à toi-même, du jour au lendemain, parce que enfin, tu as tu as tu as pas de famille là-bas, tu as pas d'amis, tu as rien, rien! Donc en soi, c'est un risque, parce que tu sais pas si tu vas pouvoir, heu, <chuckles> heu, comment dire, heu, e exactement! Si tu vas pouvoir supporter ce changement et donc, en fait, je j'ai j'ai pris la décision honnêtement un un petit peu égoïstement parce que enfin, égoïstement, j'ai en vrai, j'ai vraiment pensé à moi à ce moment-là parce que tu vois, j'avais ma vie avec mon mon conjoint à l'époque et tout à Paris, hein et et en fait, voilà, je je lui ai dit: «Écoute, je suis désolée, heu, là j'arrive à un moment dans ma vie où où où ça va plus, où je ne suis pas heureuse et hem et donc je dois partir». Il m'a toujours encouragée et donc je suis partie! <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Ouais. Si tu ouais, si ça va marcher, quoi? Enfin <laughs> Effectivement. Ouais. Mmh mh. Ouais. OK. Sans lui?
Sans lui, parce que, heu ouais! Parce que pour le coup, hem, lui, il avait sa petite vie à Paris, heu, pour le coup, lui, heu, bah, heu, chanceux, heu, il il a trouvé un taf qui lui plaisait énormément
Ah ouais?
donc heu, donc il a voulu garder son son taf là-bas, heu, le il a gardé l'appartement que qu'on avait ensemble et heu, et au final, lui, cette vie-là le convenait, tu vois donc, en fait, d'un commun accord, heu, on s'est dit: «Écoute, heu, enfin si si ça te convient et moi si ma si ça me convient c'est enfin c'est parfait», tu vois, mine de rien.
OK. Ouais. Hein, hein. Oui, bah, oui. Oui, bah, oui, d'un côté d vaut mieux, enfin, que ça se passe comme ça plutôt que ce soit une, heu, rupture, heu, déchirante ou l'un ou l'autre doive faire un choix qui lui convient pas, enfin, voilà, c'est, heu, vaut mieux que ça se passe comme ça.
Exactement! Voilà! Exactement et et comme je te disais, franchement, il m'a il m'a toujours, toujours soutenue dans mes choix et pour le coup, moi, je l'ai toujours soutenu et je lui ai j j je lui ai jamais imposé de venir avec moi. Je lui ai jamais dit, heu: «Non, mais en fait, heu, laisse t laisse toute ta vie de côté, je veux que tu viennes avec moi». C'était pas du tout la démarche, tu vois? Donc
Mmh mh. Ouais. OK. OK, ouais, tu as tu as été quand même très mature là-dessus aussi toi, de ton côté parce que tu étais consciente qu'il avait son taf, que, heu, voilà, enfin, qu'il fallait qu'il
Oui, ouais. Ouais, ouais, je je pense qu'on a tous les 2 été été très matures, pour le coup, sur de de ce point de vue d là, donc heu, bah, heu, félicitations à nous, <chuckles> j'ai envie de dire, <chuckles> mais, hem
Ouais, c'est ça! <laughs> Effectivement, c'est un bon point.
<chuckles> et donc, heu, bah, écoute, je suis partie, en Australie, toute seule, avec mon backpack. Ouais.
Ah là là! Tellement cool! <laughs>
Ah non, mais et et et et franchement pour le coup, c'est vraiment un risque qui qui qui change ta vie, en fait! C'est vraiment une décision qui qui change ta vie parce que, heu heu, voilà, à Paris, j'avais ma petite vie, j'adorais me m'habiller avec des beaux fringues parce que, bon, bah, voilà, la mode parisienne et cetera et puis, en fait, là, du jour au lendemain, j'ai j'ai j'ai un backpack. de, heu, combien de litres? Heu, 40-50 litres et du coup je dois choisir, je prends 5 tee-shirts, je prends 2 pantalons et et et 2 robes et puis, c'est tout et 2 paires de chaussures alors que j'en avais 50, heu, chez moi, tu vois! <chuckles>
Ah oui, oui, j'ai ouais. Oui. <laughs> C'est ça! <chuckles> <laughs> Ouais, tu passes vraiment de l'un à l'autre, enfin, ça fait d'un cliché à un autre dans un certain sens où tu te dis: «Stop!», en fait, c'est un peu comme si tu tirais, heu, le le fil d'une d'une prise et tu dis: «OK, stop, on débranche tout, on recommence!» et là tu recommences à 0, quoi! Et comment ça s'est passé l'Australie, du coup?
Mais c'est ça! Mais oui! Voilà! Exactement! Exactement! Et bah, franchement, heu, j'ai envie de te dire, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie, hein. C'est enfin, ah non, mais, <sighs> en même temps, tu vois, enfin, j'ai j'ai pour une fois, je me suis écoutée et bon, dans la vie je suis persuadée que dans tous les cas il faut toujours s'écouter enfin, heu heu, c'est pour ça que je dis à tout le monde, heu: «Il faut être égoïste des fois et penser à soi avant les autres» mais hem, mais tu vois, heu, meilleure décision de ma vie parce que je suis partie toute seule donc, d'un côté je me suis rassurée en me disant: «Écoute, <chuckles> tu es capable de vivre toute seule et de te débrouiller toute seule, même dans un endroit qui t'est complètement inconnu», déjà, 1er point, tu vois?
C'est vrai. <laughs> Mouais. Oui. Oui. Oui, déjà, de base, ça fait beaucoup! <laughs>
Voilà, c'est c et c'est quand même beaucoup donc heu, tu sais que tu peux surmonter peut-être pas mal de choses à l'avenir. 2e point, tu arrives dans un pays où ils parlent pas français
Mmh mh. Ouais, c'est vrai. On n'y pense pas, mais oui, c'est vrai! <laughs> Quand même!
donc heu <chuckles> Et et un et c'est hyp et c'est hyper déroutant parce que parce qu'en fait, heu, donc ta langue natale, c'est le français et et et et quand tu dois switcher comme ça, que tu dois trouver un job, heu, en Australie parce que, bon, bah, il faut quand même que tu le payes ton voyage, hein, donc heu, il faut que tu trouves un job qui sera forcément, du coup, en anglais, tu rencontres des gens, bah, c'est enfin, ça sera des anglais. Bon, il y a beaucoup de français quand même mais tu vois, il y a il y a il y a il y a des gens de de partout dans le monde, en fait, heu, si tu veux aller acheter, j'en sais rien moi, un café dans un bar, <chuckles> tu vas commander en anglais, enfin, tu vois, mine de rien, mais c'est ça, tu as pas le choix et donc du coup, tu sors de ta zone de confort une 2nde fois parce que ce n'est pas ta langue native, tu vois
Ouais. Bien sûr. Certes. Ouais. Oui, voilà, t t tu avais pas le choix, quoi? <laughs> Clairement. Clairement. Mais attends, mais du coup, donc tu es partie et heu, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Donc tu t'es adaptée à la langue, tu t'es adaptée finalement au, bah, au mode de vie australien, j'imagine?
et Ouais. Mouais. Ouais, et beh, écoute, ouais, je suis arrivée, donc j'ai j'ai été directement dans un hostel, heu, donc c'est, en gros, une, heu, auberge de jeunesse, là-bas, heu, bon, blindée de français, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de français en Australie quand même, donc heu, au au début, j'avoue j'étais pas trop dépaysée. Mais moi, j'étais vraiment dans un état d'esprit où j'ai pas envie de me mélanger, enfin de de rester avec des français, parce que je suis pas partie pour ça, tu vois, donc heu, donc du coup, j'ai essayé au maximum de de me rapprocher, bah, de de gens de de de partout, en fait! Il y a il y a des italiens, il y a des il y a des allemands, il y a des anglais, il y a des australiens, tu vois, enfin, franchement, il y a il y a des gens de partout, donc heu, ouais, j'ai essayé de m'a de me rapprocher de ces gens-là et puis, j'ai essayé de trouver du taf très rapidement et j'ai réussi, donc heu, donc tu vois, j'ai j'ai bossé, heu, j'ai bossé plusieurs mois, heu, en Australie dans ce qu'on appelle, heu, là-bas, heu, les mines, en fait, enfin, c'est <blows air> enfin, voilà, c'est j'ai je vais pas te raconter en détail parce que là, je pense que je te parlerai pendant 1 heure! <laughs> Mais hem, mais du coup, ouais, donc en fait, j'ai j'ai commencé à travailler là-bas, heu, pendant plusieurs mois et j'ai rencontré du coup, un australien. <laughs>
Mouais. OK. Hein, hein. <laughs> J'imagine! Ouais, je comprends. Mmh mh. <laughs> Ouais. OK. OK. Ouais. <laughs> Ouais. OK. Mmh mh. Bien évidemment! <laughs>
Voilà, donc heu, donc tu vois, pour le coup, j'ai vraiment fait un trait sur toute ma vie que j'avais à Paris puisque, bah, ça s'est terminé avec le conjoint que j'avais donc à Paris
Ouais. Oui, bien sûr.
heu, j'ai rencontré cet, heu, cet ce cet australien là et donc et donc maintenant, tu vois, on on on est revenus en France, heu, tous les 2, donc il m'a suivi et heu et heu, et voilà et franchement, non, comme je t'ai dit, ça a été la meilleure décision de ma vie parce que je me suis écoutée, parce que j'ai vécu quelque chose d'incroyable pendant 1 an et hem et et tu vois, ça m'a permis de développer plein de choses, de prendre confiance en moi et et aujourd'hui, tu vois, il y a il y quand on me pose des questions du type: «Tu tu sais ce que tu veux faire plus tard?» et cetera, bah, maintenant je sais ce que je veux et je sais et je sais ce que je ne veux pas et en fait, c'est c'est vraiment ça que ça m'a apporté, voilà.
OK! J'imagine, ouais. Ouais. Effectivement! Mmh mh. Ouais. Effectivement. J'imagine! Bah, en tout cas, merci pour ton témoignage, c'était hyper cool, j'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus ça m'intrigue beaucoup! <laughs> Merci!
<chuckles> Avec grand plaisir, je te raconterai pendant 1 heure ce que c'est le le job en mine! <laughs>
<laughs>